Fíjate que traigo un tema que me tengo tiempo que me está dando vueltas la cabeza, y me gustaría escuchar tu tu opinión, tu consejo. Y te pongo en contexto, ¿no? Eh, estoy pensando seriamente en estudiar, este, una segunda carrera, ¿no? Ya estoy sigo siendo joven, pero, pues, ya no tan joven, ya estoy un poquito ya entrado, eh eh, este, eh, en años. Y mi carrera, este, den en mis años veintes, ¿no? Este, cuando solo sale de prepa, pues, eh, es es ingeniero de sistemas computacionales, y, pues, la gran parte, pues, de mi vida de mi vida, este, he, pues, he trabajado, pues, en en ese rubro, ¿no? Pero digamos de unos 10, 11 años para acá, mm, he he trabajado más en temas como de terapia, una especie de consejería, y y y me he he hecho algunas certificaciones, incluso, que están, este, avaladas por la Secretaría de Educación Pública, y me ha entrado el gusanito en en en ahora sí que en volver a estudiar una carrera, ¿no? Darme el tiempo, a veces, este, quiero ver cómo me acomodo, eh, quiero estudiar psicología, y a la mejor un, ¿por qué no?, una maestría también después, pero bueno, primero hay que gatear, después caminar, y, pero antes que nada me gustaría que ahora sí que me dieras tu opinión, tu consejo, pues, con con este tema que traigo aquí que considero importante, eh, para tomar esa decisión en mi vida.
Ajá, ajá. Entiendo. Guau. Guau. <chuckles> Pefecto. No, sí, que ahora sí qué qué, bueno, qué bonito que tengas este deseo de estudiar esta carrera suya, es muy interesante, de verdad. Oye, para conocer un poco más cuáles son tus motivaciones para tomar esta decisión, o sea, ¿qué te está motivando? Es solo los cursitos que has tomado, los pequeños, este, diplomades, y que tomaste algunos diplomas por ahí. Este, ¿eso te ha motivado o hay alguna cosa más que te esté como que, eh, creciendo ese gusanito que me comentas?
Ujú. Fíjate que, eh, e el gusanito, eh, pues esto se se dio, eh, m m me empezó, este, estudié en su momento, ah, programación neurolingüística, terapia cognitiva conductual, eh, y, eh, inteligencia emocional, por ahí consejería matrimonial y bueno, este, eh, tengo la oportunidad de de de de dar consejería, personas que me han, pues, me han brindado, pues, la confianza, incluso y y y este, y y traigo, no sé, siento un gusanito con el tema, sobre todo los matrimonios, de que, ho ho hoy veo un, digamos, no sé, si un dega desgaste o una sociedad un poquito, eh, como un caldo de cultivo que que está un poquito. Ha hay mucho divorcio, ya las nuevas generaciones como que le quieren sacar la vuelta, y creo yo que, pues, aportar mi granito de arena de Entiendo que relaciones perfectas no existen, no se puede esperar una relación perfecta con 2 seres imperfectos, sin embargo, pues, se pueden, este, sí se puede esperar una relación saludable. Y dicho esto, eh, entonces, dicho esto, pues quiero, como para tener también las credenciales, ¿no? Más allá que hay personas hay personas, que me han dicho con toda sinceridad y lo cual es un halago para mí, en personas que los he acompañado, que han estado al bo al borde del divorcio y me tocó darles consejería y re pudieron reconciliarse y reconstruir su matrimonio, y me dijeron: "Tú hiciste el trabajo que no pudo hacer 2 o 3 psicólogos, algunos consejeros de acá, eh, ere eh eh, escuchas mejor que un psicólogo, eh eh, das mejor consejo y esto, y lo otro". Yo digo: "Es que lo lo, este, yo nomás lo que hice fue acompañarlos, los estrellas de la película, los protagonistas fueron ustedes, y si ustedes tuvieron la voluntad de reconciliarse, pues, yo nomás fui un conducto, pero, pues, ustedes son los buenos", le digo, "pero, pues, igual me halaga que que porque me dicen: 'Es que fuimos con psicólogos y y y y y no nos no se vio'". Entonces, pero igual eso eso eso, eh, me me anima y digo: "Y y y qué tal si estudio", ¿no?, "para tener más tablas", por así decirlo.
Entiendo. Claro, por supuesto. Completamente. Ajá. Ay, qué bonito, nada más de escucharte estoy así, como una labor que te nace como del corazón, ¿no? Da esa sensación de que lo haces sin ningún interés personal, sino como una, eh, una forma de retribuir, ¿no? O sea, algo lo lo que te ha pasado a ti poderlo compartir con otros. Oye, se oyé muy bonito lo que estás expresando. Eh, oye, para conocerte un poco más, ¿tú tú sientes que, cuál es tu sentimiento? Vaya, cuando tú dices esos consejos que me estás comentando, cuando tú das el consejo y escuchas a una persona una pareja en este caso que te llama mucho la atención, ¿cómo te sientes después de haber platicado con ellos? ¿Cuál es tu sensación?
No, me siento con con con mucha energía, me siento como que hice algo, y, pues, o sea, hice algo, pues, importante, bueno, con cierta plenitud, quizás, también, o sea, me siento ahora sí que, no sé si se escuche como cliché, me siento como que estoy como que hay propósito en la vida. Como que hay algo, o sea, se siente muy bonito, ¿no? Y que y fíjate qué cosa que no no lo he sentido, eh, con mi carrera, he he he trabajado en varios proyectos, he hecho cosas bonitas también, y la he disfrutado.
Ajá. Ah, sí, sí, claro.
Pero este oportunidad que he tenido, nombre, este, se se lo lleva de calle, o sea Y y y te confieso que por ahí, este, ando ya empecé a a escribir un libro por ahí, este, llevo la mitad, no le he avanzado, tengo ya rato que no le he dedicado tiempo, pero por ahí tengo tengo un libro, este, justamente, eh, hablar de algunos pilares para para tener una una unas pareja saludable, construir parejas saludables.
Guau. Oye, muy interesante lo que me estás comentando, se escucha, guau, que que de verdad está como en tu personalidad, en tu forma de ser el ser servicial, ¿no? El poder dar a otras personas, eh, el que sirvas a otros te hace como que te llena a ti, ¿no? Como que el verlos bien, el hablar con ellos, el el bueno, como ese es mi granito de arena, ¿no? Pero lo haces con esa pasión de servir y y y tú esperas, ¿no? O sea, en el buen deseo de que las cosas mejoren, ¿no? Y que y que se reencuentren, incluso hasta con ellos mismos. Oye, sin dudas, te escuchas que como que es tu vocación, o sea, como que ya lo traías adentro ahí, nada más un poco guardadito, pero, oye, qué te limita, o o, eh, para hacerlo, o sea, eh, ¿cuáles son tus ahora sí que tus pros y tus contras?
Gracias. Ujú. Claro, claro. <laughs> Mira, ahorita la limitante, pues, o sea, pues, yo yo tengo ya 17 años de casado y tengo 2 hijas, 2 hermosas hijas, y obviamente soy soy el proveedor soy el proveedor 100% del hogar, bueno mi esposa tiene un emprendimiento que también la estoy apoyando. Y, este, pues, las responsabilidades propias, ¿no? De de dedicar tiempo para generar economía, pues, para que, ahora sí que para que haya, pues, para que haya alimento en la casa, vestido y, pues, todo lo que requiere un hogar. Entonces, este
Ay, qué lindo. Entiendo.
tendría que yo que ver la manera cómo cómo dedicar tiempo sin afectar el ingreso, ¿no? Este, que no fue que que no exista una afectación significativa de que de que merme, y y y bajar la calidad de vida que brinda, este, el "el flujo de caja", como dicen por ahí, este, que exista lo suficiente, ¿no? Y que podamos seguir haciendo lo que hemos hecho, eh, sí, en ese en ese tema me ha, pues, ha postergado, ¿no? Este, incluso anduve viendo opciones, ¿no? De de de de de estudiar en línea, pero era un, eh, tema de un pago, si hubiera una beca, si podía estudiar, este, en línea, eh eh, incluso ahora en noviembre hubo no pude ir a la Ciudad de México, creo que a a hubo una
Ajá. Sí, por supuesto. Claro, entiendo. Ujú.
abrieron para psicología en línea y s te tenía que hacer un examen ahí, en la en la UNAM, y eso, pues, eh eh, en cuanto a gastos, pues, la colegiatura, pues, me salía muy bien, pero, pues, no no no pude iniciar ahora el 2026. Pues, ando viendo opciones, este, que a lo mejor no sea gravoso para mí y ya también poder aco a a acomodar el tiempo, pero, pues, en eso ando y, pues, me como dicen: "2 cabezas piensan mejor que una", pues, por eso aquí estoy charlando charlando contigo para que me des una opinión, una perspectiva y que pueda servir, eh, en esta aventura que que ando haciendo.
Ah, sí claro, por supuesto. Oye, así como, eh, eh, no, se escucha claro, yo creo que ya te estás contestando muchas preguntas. <chuckles> Nada más no lo habías notado, pero ya te lo estás contestando porque es algo muy práctico esto de línea. Tra estudiar en línea, este, hay carreras obviamente que son de pagas que a la mejor, eh, no sé qué tanto salgan de tu presupuesto porque, pues, hay diferentes precios, ¿no? Diferentes formas, eh, las de gobierno, pues, obviamente son más accesibles completamente, y como dices tú, a la mejor no tuviste esta vez la oportunidad de ir a hacer el examen, eh, porque la UNAM, pues, sí ofrece ese tipo de carreras en línea, ¿no? Porque, pues, realmente no tendrías como tanto tiempo, ¿no? Porque si metías el tiempo como cuando eras joven de que podías ir presencial, no pasaba como que gran no había tanto, tanto, tanto compromiso, era más sencillo, ¿no?, porque como era la etapa, ¿no? Pero esto de línea sí es una muy buena opción, eh, quizá lo que lo planees, bueno, te ahora sí que te aconsejo que lo planees como para volverlo a intentar y, obviamente, te prepares en el proceso para cuando llegue el examen, pues, ahora sí que veas permisos, igual nada más es un día, no es tanto tiempo para que hagas tu examen, obviamente, vayas lo más preparado posible y y tengas esta oportunidad de hacerlo en ello, yo creo que en este momento, por toda la situación que me comentas, sería como la opción que, bueno, se escucha más viable para tu entorno y que no afecte, pues, tu economía, porque realmente no son es realmente caras las carreras de la UNAM y que son, pues, de gobierno y que son, pues, igual de válidas que una de paga, ¿no? Ese tipo de cosas, y y en tu tiempo, o sea, ahí no sé si dispones de algún s de sábados, porque ahí, ahora sí que ofrecen varias opciones, puede ser entre semana o los sábados, son de este tipo, y, pues, ahora sí que sería acomodarlo a lo que a ti más te convenga por tus vaya, por ti diversas actividades.
<chuckles> Ujú. Claro, claro. Ujú. Claro, claro, totalmente. Claro, claro, sí sí, yo yo yo creo que por ahí, sí sí podría digo, tendré que hacer sacrificios, obviamente, tendré que dedicarle tiempo, y y y y y sé que bueno, en en ese en esa en esa estoy por me voy por aquí por allá, pero digo, al final de cuentas, como dicen: "Primero Dios, este, si Dios nos presta vida", e el tiempo, el tiempo va a pasar, ¿no? Este, de aquí a 5 ha pasado, entonces, si si si le trato de dedicar tiempo, es un sacrificio por aquí, pero sin que sea gravoso, para que no afecte este, el tema del ingreso acá familiar. Y sí, entonces, este sí sí voy a ver este de de hecho sí voy a analizar el tema, no nomás de la UNAM, sino otra opción de gobierno, que a la mejor me permita este, eh
meterme por ahí, y a la mejor, ahí que se adecúe a a mi agenda semanal. Y pues, mira, este pues, gracias, este, sí tenía ciertas dudas, pero ahora me voy con con más certezas. Te agradezco que me hayas escuchado. Y, pues, deséame la mejor de las suertes.
Ujú. No, claro que sí, pero también si puedes ver un diplomado, que es más rápido, justamente, pues, te podría funcionar. Pero, pues, cuídate, ojalá logres este sueño.
Gracias.